Londra è un ottimo compromesso, ehm, per tutte queste cose, ehm, di cui stavamo parlando, appunto. Ehm, s e si deve essere un po', ehm, rassegnati al fare esperienza di un clima completamente diverso da quello italiano e a tratti
Ma guarda a me il clima onestamente non me ne frega assolutamente niente. Può essere caldo estremo, pioggia brutta, sì, sì, no, va bene.
Okay, no perché molte persone Molte persone, ehm, soffrono, ehm, di quel clima che non sono abituati, ovviamente di quel clima un po' sempre uggioso, un po' sempre instabile, ecco.
Eh vero, comunque sì, sì, certo, certo.
Anche se ultimamente con i cambiamenti climatici, ehm, soprattutto in estate, ehm, a Londra e nel Regno Unito è un pochino cambiata la cosa, si vive molto più di, ehm, di sole e di caldo, e non so quanto questa cosa possa essere positiva diciamo per l'ambiente a lungo termine, però
Mhmm. Beh, allora io devo dire che qua qualsiasi riscaldamento globale ci sia, quando siamo stati noi non è che l'ho sentito più di tanto eh, quindi faceva il bel freddo, il vento gelido; per fortuna eravamo corazzati con dei praticamente piumoni giganti come giubbotto, e era a posto, se no era era un disastro, comunque eh, perché faceva freddo, la pioggia. Solo un giorno abbiamo beccato sole, ma per il resto insomma era freddino, sì.
Eh sì. Sì. Posso immaginare.

Ah no, hai fatto bene a chiedere perché è stato uno degli elementi per cui questo viaggio è stato il più memorabile, perché ero in compagnia, ehm, della mia ragazza, infatti è stata la nostra prima vera e propria, ehm, vacanza ufficiale quella tutti insiem e poi
Ah oddio, e da quanto tempo stavate insieme?
Eh, 2 anni. Ah m oddio, uhm, p pe perdonami n non so cosa <giggles> cosa mi è venuto in mente, non sono 2 anni, 4 anni, non so dov'è scappato fuori quel 2. 4 anni. Sì, no, n ti no non so cosa sia successo. Esatto, esatto. Sì.
Okay. Ah okay, okay e hai dimezzato. E il tempo vola quando si sta bene con con le perso Senti e, ehm, raccontami magari un momento preciso di questo viaggio che ti torna in mente, quindi magari fammici entrare: odori, suoni, che immagini ricordo veri.
Allora Sì.